बहुत सही बात है, तो मतलब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, मान लीजिए, आपको अभी कल शादी में जाना है। ठीक है? तो आप सबसे ज़्यादा आप आपकी जो रुझान है किस तरफ होगा? बताइए।
ठीक है। मेरी होगी देखिए साड़ी की तरफ, लहंगे की तरफ, है ना? मुझे लहंगा भी बहुत पसंद है क्योंकि देखिए शादी में ना जब बारात आती है, जो लहंगे में हम आते हैं ना निकल के तो अलग ही दिखता है कि दूल्हे की भाभियाँ हैं या फिर दूल्हे की बहन है। है ना? तो इसलिए तब शादी के लिए तो मैं लहंगा डालना बहुत पसंद करुँगी। और देखिए, कई बार क्या होता है ना अ, शादी में जैसे अब हल्के फंक्शन है, जैसे मेहंदी है, है ना और भी हमारी रीति-रिवाज़, परम्पराएँ हैं, हल्दी है तो मैं उसपे हल्का-हल्का सूट डाल लिया, हल्की-हल्की कभी साड़ी डाल ली। लेकिन जब मेन बात आती है, मेन अपना रंग दिखाने की बात आती है, मेहमानों के बीच में तो मैं लहंगा डालना पसंद करुँगी। <laughs>
<chuckles> अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। <laughs> बहुत सही बात है, तो मतलब अ, स अ, समझ लीजिए जैसे अ, जैसे आप साड़ी डालते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि दावे के साथ कह सकता हूँ सेल्फी तो लेते ही होंगे? <chuckles> क्या कहते हैं?
बिल्कुल, पक्का बिल्कुल सब पहले घर से ही शुरू हो जाती है सेल्फी तो, फिर उसके बाद कार में बैठ के फिर वहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा हमारी मेमोरीज़ भर जाती है फ़ोन की। कई बार तो पुरानी हाँ, कई बार पुरानी फोटोज़ डिलीट करनी पड़ती है और सबसे पहले पोस्ट होता है अ, सोशल मीडिया पे गोइंग टू विद साड़ी गोइंग दि अ, ये ऐसे ही डेस्टिनेशन विद साड़ी, हाँ।
<chuckles> बहुत सही, बहुत सही। ओह हो, हो! अच्छा। <chuckles> हुँ। <laughs> मैं समझ रहा समझ रहा, तो मतलब ऐसे ऐसे आपको इतना आत्मविश्वास आता है साड़ी डाल के, तो मतलब इसके साथ कोई ख़ास तरीके की याद जुड़ी है, कोई पारिवारिक संबंध है या क्या है? मैं ज ये भी जानना चाहूँगा आपसे।
हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी, साड़ी मुझे इतनी पसंद है जब मेरी शादी की बात चल रही थी। है ना? तो मुझे तो पसंद था साड़ी लेकिन मैंने सोचा चलो सूट डाल लेंगे साड़ी ऐसे अच्छी नहीं लगती अनमैरिड में। लेकिन जब मेरी माताजी ने पूछा सामने वालों से कि चलो लड़की देखनी है, तो क्या पहनाएँ है पूछ लेते हैं हमारे में? कि हाँ, तो उन्होंने भी आगे से बोला की साड़ी में दिखाना। है ना? तो मुझे वो आज भी वो चीज़ याद है कि जो मेरी पसंद थी, सामने वालों ने भी वही कहा कि आप साड़ी में लेकर आएँ, लड़की दिखती है। हाँ।
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। <laughs> अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठि क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, बिल्कुल, बिल्कुल तो बहुत सही बात है और मतलब मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। तो, समझ लीजिए कि आपको अभी मैं बोल दूँ, कि इस साड़ी आपको अ, कोई लेके दे रहा है, ठीक है? तो आपका सबसे पसंदीदा रंग जो है, वो कौन-सा रहता है साड़ी के अंदर?
ठीक है। अ, मुझे पसंद आएगा, मैं आपको बताऊँ वैसे तो मुझे सारे ही रंग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि सारे ही अच्छे लगते हैं लाइट कलर हो, डार्क कलर हो, <chuckles> लेकिन अगर मैं लेना चाहूँ, तो मुझे लाइट पिंक कलर बहुत पसंद आएगा। अ, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन जिसे हम सीर् गी सी ग्रीन भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छे कलर लगते हैं लाइट लाइट कलर के।
अच्छा। <chuckles> हुँ। ओह अच्छा! बढ़िया चीज़, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, सही है। तो मतलब एक और बात है बताइए कि ऐसे समझ लीजिए आपने साड़ी डाली हो, है ना? अब जाहिर-सी बात है, आप सुंदर तो लगेंगे। तो वहाँ पे सबसे बढ़िया आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया हो, आपको याद है क्या आज के समय में?